Um, hindi pa naman, yung, hindi kasi ako palaihi din sa madaling araw eh, kadalasan talaga paggising na, saka naiihi na. Pero may mga times naman na na nagigising ako, ewan ko kung bakit pero bigla-bigla na lang pero hindi naman siya always and ayun nga, kapag ah nagising na talaga ako ng kunwari nagising ako ng 2 AM, <gasps> ah parang hahawakan ko na yung phone ko kasi hindi na nga rin ako makatulog. <gasps> So, 'pag hinawakan ko na yung phone ko, ta-try kong ah <gasps> manood ng mga, ah, drama sa YouTube, yung mga C-Dramas <gasps> ayun. So, ayun hindi ko rin namamalayan nakatulog ob parang nabalik din nabalik din ako sa tulog ko. So, yun yung kadalasang ginagawa ko parang pampatulog kapag nanonood din ako. Mm, 'di ko na namamalayan, nakakatulog oo.
Mm. Mm. Oo. Ay hindi k Oo. Ah talaga? Nakakatulog ka kapag nanonood ka?
Mm, mm.
Hmm, bale ano, hindi ka nahihirapan bumalik sa pagtulog kung sakaling magising ka man?
Hindi naman hindi. Mabilis talaga na makabalik agad basta kapag nanonood na 'ko or 'di kaya kapag nagbabasa, <gasps> ayun mabilis talaga makatulog kasi na ewan ko pero nakakatulong talaga sa'kin yung ah <gasps> panonood lalo na yung mga boring <laughs> Yung mga boring, oo, tala makakatulog ako tapos magbabasa din. Yun, helpful din yung mga yun.
Oo. Mm. Ah, oo. Oo pero hindi naman epekto sa'yo yung rad 'di ba yung sinasabi nila sa phone yung radiation na parang dahil do'n sa ilaw, nag-aano yung utak natin na hi gising kaya 'di ba yung iba, <gasps> ang tagal na nilang nag-pho-phone tapos di nila namamalayan madaling araw na pala hindi hindi mo naman nai-experience yun?
Hmm. Oo. Mm. Mm.